Also hast du auch beste Freunde, die du lange kennst?
Mhm. Ja, ich hätte da sogar 2 Stück. Einer wär mehr so, ja, wie wie nennt man das? Im physischen Bereich und der andere ist eher online, weil, äh, den einen kenne ich halt.
Ach so, okay. <laughs> Ich dachte im physischen Bereich kann man doch erst mal falsch auffassen.
J und nein, damit damit du's verstehst. <laughs> Ja, das kann man falsch auffassen. Nein, aber ich meine das so: Ich habe halt einen, äh, Kollegen beziehungsweise 'n besten Freund von mir, der den habe ich halt online kennengelernt, den kenne ich tatsächlich online, lass mich lügen, seit 12, 13 Jahren. Ich habe ihn bisher im echten Leben auch schon zweimal getroffen, also, da haben wir einmal Silvester zusammen gefeiert, da bin ich extra von hier, wo ich bin, nach Berlin aus gefahren, 7 Stunden mit'm Zug. Dann war ich da 'n Wochenende bei ihm. Ja, das das war halt schon nice. Also so kannst du natürlich auch beste Freunde haben, wenn wenn das überhaupt mit den, äh, Interessen halt super passt und so was alles, ne? Aber du kannst natürlich a auch, äh, wie du das sehr wahrscheinlich hast und ich auch mit meinem anderen Freund habe, äh, ja, jetzt nicht im physischen Bereich, dass man's falsch versteht, sondern halt im echten Leben so gesehen, ähm
Mhm. Mhm. Mhm. Oh ja, geil. Mhm. Mhm. Mhm.
auch 'n besten Freund haben und da habe ich tatsächlich dann so gesehen zwei, kann man das so sagen.
Jemand aus'm aus'm direkten Umfeld.